Eh, aku pengen tanya dong, apa kebiasaan sehari-hari yang ngebantu kreativitas kamu?
Mhm. Keba kebiasaan se sehari-hari yang ngebantu kreativitas aku biasanya sih kayak dengerin berbagai macam jenis musik sih.
Oke. Kenapa tuh kamu lebih memilih musik tuh?
Mhm. Iya. Karena kalau musik itu ya, aku pernah baca sebuah ini, ya, artikel, dulu banget aku lupa sih sumbernya dari mana, dan di artikel tersebut menjelaskan, eee, bahwa mendengarkan musik dengan berbagai macam genre itu bisa menstimulasi otak, gitu. Bisa menstimulasi otak supaya bisa lebih berfikir kreatif, gitu. Dan memang aku rasain juga secara tidak langsung, gitu.
Heeh. Oke. Oke, itu, eee Oh, memang, eee, fakta, gitu ya, maksudnya, ya?
Fakta. Jadi aku tuh, eee, sebenernya memang suka awalnya tuh dengerin berbagai berbagai macam jenis musik kan, terus kebe kebetulan tuh nemu artikel itu. Nah, terus aku bil eee, aku bilang, "Kok bener juga sih ini artikel, ya." Mungkin dari situ juga sih yang bikin aku tuh kayak gampang banget sih nyari-nyari ide kreatif tuh, mudah gitu.
Heeh. Oke. Oke oke. Itu memang berlaku untuk semua genre musik atau memang ada spesifik gitu? Misalnya nih, kalau tidak salah kan, eee, dulu banyak orang yang menerapkan, terutama, eee, ibu-ibu hamil, ya, eee, menggunakan musik-musik klasik ya, gitu. Itu apakah, eee, spesifik musik klasik aja atau memang berlaku ke seluruh genre, gitu?
Mhm. Heeh. Iya. Heeh, pakai musik-musik klasik gitu kan? Iya, mhm. Heeh. S seluruh, seluruh genre. Aku seluruh genre suka, mau mau yang klasik, mau rock, mau dangdut, mau koplo, mau DJ, itu aku hajar semua selagi memang aku memang suka lagunya, gitu. Tapi ya memang aku suka, gitu.
Mhm. Mhm. Oke. Oke oke oke. Memang ini ya, barangkali, eee, ini mungkin kecampur nggak, Bro, eee, menurut kamu? Apakah ketika kamu nih lagi denger lagu yang bisa me apa namanya, memberikan inspirasi, gitu kan, kemudian di satu, eee, kesempatan kamu itu sebenernya dengar lagu yang tidak memberikan inspirasi apa-apa, tapi karena kamu, eee, apa namanya playlist-nya itu bergantian seakan-akan dia itu juga ikut andil, gitu.
Mhm. mhm. Heeh, heeh. Mhm. Mhm. Ah, iya bener. Sebenarnya aku nggak nggak jadi bukan apa, ya, bukan sebuah lagu atau lagu tertentu yang bisa memicu, eee, ide kreatif, tapi mungkin lebih ke kebiasaan aku yang memang suka dengerin itu, gitu. Jadi nggak terpatok di 1 genre atau 1 lagu, gitu.
Heeh. Oke. Oke oke. Oke oke. Jadi kebiasaan denger lagunya, ya? Bukan harus terpatok pada genre musiknya gitu, ya?
Mhm. Mhm, bener.
Oke oke. Berarti itu kan, eee, satu jenis kebiasaan, Bro, ya? Mungkin, eee, ada nggak kebiasaan-kebiasaan lain yang, eee, pernah kamu lakukan, dan ternyata itu, mmm, ini, efektif gitu untuk mendorong kamu menjadi lebih kreatif, eee, dalam meng me memproduksi, eee, karya kamu, gitu?
Mhm. Heeh. Eh. Mhm. Mhm. Eee, i kebiasaan lain yang menurut aku bisa bikin aku nambah kreatif itu adalah nonton anime sih.
Oh, nonton anime?
Mhm.
Eee, kenapa tuh alasannya?
Alasannya adalah karena, eee, dengan banyak nonton anime itu bisa melatih apa, ya, eee, pemilihan warna yang aku terapkan di desain aku juga sih, di desain aku. Mhm.
Oke, oke oke. Berarti itu sumber inspirasi, gitu ya?
Iya, bener.
Oke oke. Apakah dengan nonton anime itu kamu juga kayak ini, cari update-update, eee, tren-tren terbaru gitu yang sedang digandrungi pada, eee, topik apa namanya, eee eee, apa namanya gambar gitu ya ya pada saat ini?
Mhm. Heeh. Bisa jadi sih tapi, eee, mungkin aku lebih lebih ke ini aja sih kayak lebih ke warna, sama, gerakan karakternya sih mungkin ya karena kan memang aku sehari-hari kerjaannya itu kayak bikin video animasi kan, video animasi sederhana untuk, eee, pembelajaran sebuah perusahaan gitu jadi, apa ya, pembelajaran internal sebuah perusahaan yang memang bisa diakses melalui hape atau pun dari laptop, jadi pembelajaran online gitu.
Mhm. Oke. Oke. Oke oke, oke nah gini, Bro, eee, gini misalnya kamu, eee, apa namanya sedang berusaha untuk mencari ide, gitu kan, kamu itu tipe orang yang, eee, suka mencatat, eee, inspirasi atau ide-ide kecil, atau kamu tipe orang yang langsung melakukan ketika ada ide muncul gitu?
Mhm, iya. Mmm, mhm. Aku biasanya dua-duanya sih, jadi kalau misalkan aku ada ide tapi belum punya waktu buat eksekusi pasti aku tulis dulu. Jadi aku selalu apa ya, sampai sekarang catatanku selalu dibawa itu ya it catatan kecil, jadi setiap aku ada ide entah ide desain atau isakan misalkan ide usaha gitu kan, nah, itu aku tulis walaupun memang dari sekian banyak atas ba eee, sekian banyak, sekian puluh yang aku tulis, mungkin hanya beberapa yang baru sempat dieksekusi kan, ya itu tetap aku tulis gitu, tapi kalau misalkan muncul ide muncul idenya ketika aku ada waktu, ada tenaga, nah aku langsung eksekusi pasti.
Oh, dua-duanya. Oke. Mhm. Oke. Oke oke. Heeh. Oke oke, dan mungkin, eee, ketika, ide itu masih muncul dan fresh gitu ya, eee, mungkin ek eksekusinya barangkali lebih maksimal gitu ya? Eee, oke.
Mhm. Lebih maksimal, masih anget lagi lagi semangat-semangatnya eksekusi itu.
Oke oke. Terus kamu pernah nggak berada di 1 fase gitu, eee, kamu sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan kamu nih, kayak tadi kamu nonton anime, atau kamu dengar musik, atau kamu kayak mencatat ide-ide, cuman, tiba-tiba aja tuh kayak buntu aja gitu kamu kat kamu untuk berusaha menghasilkan karya kayak buntu aja gitu, pernah nggak berada di fase itu?
Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Pernah sih, pernah banget, ketika buntu sih itu, nah, biasanya kalau aku buntu ya, padahal aku udah melakukan aktivitas-aktivitas yang memang biasa untuk, eee, mendongkrak kreativitas ya, nah mungkin yang bikin aku jadi kayak blok kreatif itu mungkin karena aku lagi capek, capek secara mental gitu.
Mhm. Iya. Oh, capek ya. Oh, capek mental, bukan fisik ya?
Mhm, bukan, lebih ke mental sih. Ya fisik juga iya sih, maksudnya, eee, fisik dan mental juga, biasanya itu karena aku, habis atau lagi diforsir pekerjaan gitu, jadi capek.
Oke oke, mungkin karena ada deadline gitu ya?
Iya, bener.
Oke oke, terus kamu termasuk orang yang, apa namanya, berusaha untuk memecahkan suatu masalah sendiri karena, kebuntuan tadi itu ya, atau kamu termasuk orang yang berusaha mencari bantuan dengan orang lain, orang luar gitu, misalnya kayak rekan kamu atau kayak keluarga kamu gitu?
Mhm. Mhm. Heeh. Heeh. Heeh. Aku lebih sendiri sih karena memang aku udah terbiasa, apa ya, terbiasa solo fighter mungkin ya jadi, apa-apa itu sendiri gitu kan dan memang aku paling anti banget yang namanya minta tolong ke ke orang lain gitu kan blok bukan anti sih, eee, meminimalisir yang namanya ketergantungan atau meminta tolong ke orang lain tuh aku paling apa ya, nggak dibiasakan gitu jadi, sebisa mungkin aku pasti cari jalan keluarnya sendiri.
Heeh. Oke. Oke, itu ada, eee, latar belakangnya nggak sehingga kamu jadi, eee, yang, eee, apa namanya, memilih cara yang seperti itu?
<sniffs> Mhm. Latar ya, eee, hal yang melatarbelakangi adalah aku ya misalkan dalam se dalam segi pekerjaan ya ketika aku lagi buntu ide. Terus aku coba minta masukan atau pun pertolongan dari orang-orang sekitar yang ada di perusahaan itu gitu kan. Nah ketika aku minta saran atau misalkan bantuan untuk ya meng-handle pekerjaanku, eee, mereka, eee, egois ya mungkin nah bisa dibilang ya, jadi ketika mereka butuh saran atau bantuan tentang ide atau pun pekerjaannya di-handle oleh aku, aku bantu tanpa pamrih, gitu kan, sedangkan mereka kayak banyak mikir inilah, itulah. Pokoknya banyak banyak al eb banyak alibinya lah yang bikin aku tuh ya jadi kayak, "Ah, lu, maunya dibantuin doang tapi ngebantuin kagak mau" gitu kan seolah-olah kayak gitu. <chuckles>
Heeh. Oke. Heeh. Oke. Heeh. Oke oke. Oke oke. Oke oke, oke berarti, eee, ini dapat disimpulkan, lingkungan kerja yang, eee, tidak suportif itu juga bisa menjadi salah satu penyebab, eee, kreativitas itu, eee, terblok seperti itu ya?
Iya. Mhm, bener.
Oke oke. Nah, tadi kan, dari, apa namanya, sisi, eee, yang bisa kamu laku lakukan, gitu ya, aktivitas, gitu ya. Kalau, ini dari, apa, aspek, eee, asupan nutrisi nih, misalnya kayak, makanan, atau minuman, gitu. Itu, menurut kamu, eee, bisa membantu untuk meningkatkan, eee, kreativitas nggak? Ada pengaruhnya, nggak?
Mhm. Mhm. Mmm. Iya, membantu, membantulah, membantu banget. Maksudnya, eee, kalau misalkan, otak, apa ya, kalau misalkan perut lapar, juga, ya otak nggak akan bisa mikir, kan? <laughs> Terus, ada juga kebiasaan, apa ya, yang biasa aku lakuin ketika, eee, apa ya, bisa ngebantu kreativitas aku itu, adalah dengan minum kopi dulu, sebelum mikir, gitu.
Oke oke oke. Oke oke oke. Jadi, kayak, nyantai-nyantai gitu ya, duduk-duduk di teras, gitu ya?
Minum kopi. Duduk-duduk di teras dulu, habis itu, minum kopi, gitu kan. Nah, setelah on nih, udah connect, baru aku kerja, ataupun, udah mulai berkreasi lagi. Dan, pada saat proses pengerjaannya kalau misalkan aku ngerasa, "Nih, otak udah capek nih kayaknya," tuh. Nah, aku suka cari cemilan yang manis-manis.
Mhm? Heeh. Oke. Itu, memang kebiasaan yang timbul, eee, serta-merta, atau memang, karena kamu sudah coba berbagai cara, sehingga, yang kamu temukan ini nih, manis-manis ini nih, yang paling cocok, gitu?
Jadi heeh. Mhm. Heeh. Iya, itu memang dari sekian cara, itu yang paling cocok, sih. Jadi, eee, kebiasaan, kreativitas yang aku terapkan sekarang, itu memang hasil pengalaman juga sih, dari sebelum-sebelumnya. Dan, ini paling efektif, dan sudah aku terapkan selama beberapa tahun terakhir sih, udah lama banget.
Oke oke, itu ada alasan spesifiknya, nggak? Kenapa, itu bisa, eee, membuat kamu menjadi lebih efektif tuh, kayak, untuk me membantu kreativitas kamu, gitu?
Oke. Nah dan, misalkan, eee, pertama dari segi ini dulu ya, asupan ya. Nah, asupan itu sebenarnya penting banget, ya. Karena, eee, aku jujur dibantu oleh kopi ya, karena kopi itu kan, mengandung kafein juga kan, yang bisa bikin otak itu jadi lebih on, lebih fokus, gitu kan. Jadi, kalau aku nggak ngopi, itu kayak, berkesan jadi orang bego, gitu kan. Jadi, nggak connect, gitu. <sniffs> Iya! Jadi, kayak low gitu. Jadi, dikit-dikit kayak, yang jadi, nge-hang, gitu. Jadi jadi nggak nggak terlalu bisa dibawa mikir kencang, gitu kan. Kalau, nggak ada kopi, itu, aku nggak bisa. Nah, terus, eee, selanjutnya adalah
Heeh. Kafein? Oke. Oke. <chuckles> Oke oke. Jadi nggak jadi kayak baterainya low, gitu ya? <laughs> Oke oke oke. Oke.
asupan yang manis-manis, ketika, pada saat aku bekerja. Itu, eee, misalkan udah mulai agak, ini, apa ya, jadi kayak, kerasa deh, kerasa kalau misalkan otak udah mulai capek tuh, ngerjain kerjaan yang gampang tuh, kayak, lama banget selesainya, kelamaan mikirnya, gitu kan. Nah, itu aku udah mulai kerasa, gitu. Nah, aku pasti langsung cari cemilan yang manis-manis.
Oke? Heeh. Iya iya ya. Heeh? Oke oke oke.
Itu, biasanya aku cuka suka beli kayak, eee, kue-kuean gitu kan, ya, aku simpan di kantor, tuh. Jadi, ketika aku lagi agak, apa ya, agak lelah di otaknya, aku kayak stay dulu, diam dulu, tonton anime, sambil ngemil kue-kuean itu, gitu.
Heeh heeh. Heeh? Oke oke. Karena, berpikir itu pasti butuh tenaga ekstra, gitu ya?
Iya, nah, dari dari gula itu, bisa membantu menambah kalori juga, untuk bahan bakar ke otak juga, gitu.
Oke oke. Terus, eee, kamu itu tipe orang yang, eee, ini nggak, mencari inspirasi itu, di waktu-waktu tertentu, nggak? Misalnya nih, kamu kayaknya, eee, lebih cocok, eee, cari ide itu, eee, saat lagi mandi misalnya, atau saat lagi tiduran, eee, sebelum istirahat malam, gitu? Atau misalnya, lagi sekedar kayak, jalan-jalan aja, itu, eee, sambil mikir cari inspirasi, kayak gitu?
<sniffs> Mhm. Mhm. <sniffs> Heeh. Mhm. Kalau, aku biasanya cari inspirasi itu, di malam hari, sih, di malam hari, ya, tengah malam, eee, di saat orang lain tidur, aku bangun, ataupun belum tidur, ya. Jadi, ketika orang tidur, aku belum tidur. Nah, aku biasanya suka sambil ngopi, ya, sambil ngopi
Di malam hari, ya? Oke? Oh, ngopi lagi, nggak tidur dong? <laughs>
ngopi lagi, ya, gimana ya, kalau misalkan udah biasa ngopi, ya ngopi-ngopi, tidur-tidurlah, gitu kan. Iya iya benar, nggak ngaruh, dan, eee, apa ya. Nah, ketika ada, ngo ada se ada ada kopi nih, gitu kan, terus ngobrol, eh, wud terus apa, terus mikir, seolah-olah, kopi itu jadi bahan bakar, untuk aku berpikir keras, ya, mencari ide, gitu kan. Nah, itu, jadi tengah malam itu, aku cari ide, entah itu ide pekerjaan, atau misalkan, eee, peluang usaha, yang mungkin aku akan kerjakan, nantinya, gitu kan. Itu, pasti aku, eee, di malam hari lah, untuk cari ide-ide, itu.
<chuckles> Oh, gitu ya? Nggak ngaruh, ya? Heeh? Oke? Oke? Oke? Oke oke oke. Oke, eee, kamu punya ini nggak, kayak, eee, apa namanya, <tsk> eee, rencana gitu, yang ingin kamu lakuin? Misalnya nih, kamu ingin coba teknik baru nih, supaya, eee, kamu itu lebih, eee, produktif, atau bisa dap dapat ide yang lebih, eee, mungkin lebih eks eee, spektakuler, gitu? Ada nggak, yang ingin kamu coba, cara tertentu, gitu?
<sniffs> Mhm. Heeh. Mhm. <sniffs> Eee, cara tertentu untuk dapat ide yang spektu eee, apa, spektakuler, ya?
Iya heeh, mana tahu, kamu udah punya bayangan, "Aku, kayaknya pengen gini deh, supaya, eee, kayaknya aku bisa lebih berkembang," kayak gitu?
Mmm, <tsk> apa ya, lebih ke hasilnya, apa prosesnya?
Iya, bisa jadi, protes prosesnya, ataupun hasilnya, yang penting kan, kamu bisa lebih berkembang kayak, gitu. Ada nggak, teknik yang ingin kamu coba, gitu?
Mhm. Ada sih, aku teknik yang pengen aku coba itu, adalah, membuat animasi menggunakan AI sih. <chuckles> Iya, karena kan, aku udah nyoba sebenarnya sih, udah nyoba, bikin animasi pakai AI. Cuma, kelemahannya itu, adalah, eee, dia belum bisa untuk menghasilkan tempat setting tempat yang konsisten, kemudian, setting karakter dengan pakaian, dan, muka yang konsisten. Itu, memang, eee, belum nemu ya, tools-nya, yang memang, benar-benar akurat, gitu. Nah, itu memang, aku fili feeling aku sih, bakal ketemu, suatu saat nanti, mungkin, be belum sekarang. Karena, memang perlu riset juga kan, untuk, eee, apa, nyari tools-nya, gitu.
Oke oke oke. Heeh? Oke. Heeh. Oke. Oke oke. Betul betul. Cuman kan, kamu sudah tahu, apa yang akan kamu coba, dan akan kamu dalami, seperti itu kan? Sehingga, dapat membantu kamu untuk mengembangkan kreativitas kamu, kayak gitu, ya? Oke deh, kalau gitu, mmm, makasih banyak ya atas, eee, obrolnya. Jujur, aku senang banget nih, bisa bahas banyak hal, dari tadi dengan kamu, gitu. Semoga, kita bisa ketemu lagi ya, di lain kesempatan. Oke sekali lagi heeh, iya iya iya, oke selagi eee, sekali lagi terima kasih, ya. Sampai jumpa!
Iya, benar benar banget. Benar. Iya, sama-sama. Oke, lain waktu ngobrol lagi. Oke, sampai jumpa!